Iyon, ah, medyo hindi siya talaga ano, ah, madali no, kapag lalo na may audience. Hmm, oo kum kumakanta kasi ako nung ano sa VR. Mm, o kaya, yes, oo, meron kaming mga karaoke session doon sa mga VR platforms katulad ng ano, ah, VR chat, ah, sa Banter o kaya sa Horizon Worlds. Kaso sa Horizon Worlds kailangan ikaw yung ano, eh, mag-provide ng backing track mo wala kasi silang ano dun.
Hmm. Ah, ayos ha? Hmm. Alin yun? Ah, ganun. So, mag-a-upload ka ng backing track kung baga.
Hindi. Hindi naman mag a-upload kailangan ano meron kang audio interface. Tas kakabit mo dun sa computer mo o kaya ikakabit mo sa, ah, headset mo directly, hmm, para ano, eh, di ba parang bibili ka ng extra pa dun pero okey naman yun, kontrolado mo lahat, oo, lalo na kung kunwari magaling ka mag gitara, wala namang problema kasi ikaw na mismo yung ano, eh, magigitara ikaw na yung, oo, ikaw na yung lahat, eh, buong production ikaw na, eh. Pero mm
Hmm, okey. Okey. Ay sabagay. Hmm. Magtititimpla no? <chuckles> Pero eto, ano, um, ano naman yung mga paborito mong genre na kantahin?
Ay yung mga balad mga ganyan. Yung minsan emo, ganon? Ang pinakanatutuwa yung mga kasama ko kapag kinakanta ko yung ano, eh, talagang nire-request nila yung ano, yung, ah, kanta ni parang Frank Sinatra na Moon River, ganyan. Tapos
Alin, alin? Mm, oo, yung mga lumang kanta na ano no, kagaya ng "Fly Me to the Moon." 'Di ba sila din yung kumanta nun?
Oo, "Fly Me to the Moon" kinakanta ko din yan. Tapos kinakanta ko din yung ano yung "Send Send in the clowns," ganon.
Mm. Ha, galing naman.
Mm, gustong gusto nila yun, yung mga parang medyo, ah, jazz na ano kanta, de ah ah, nila inaano ko, um, di mga Melody Gardo yan gustong gusto nila yun. Dun naman ako natuwa kasi ano, um, parang nakapa nakakapag-express ako ng mga nararamdaman ko minsan Billie Eilish nga, eh. <laughs> "What was I made for," ganon may ano may pa, ah, may pa e eksenang emosyonal ganyan. <chuckles>
Jazz na balad ano? <chuckles> Mm. O kinakanta mo din? <laughs> Naging emo bigla. Pero ganun naman talaga, 'di ba? Ang music is parang expression mo yan ng mga nararamdaman mo. Ika nga parang universal language nga ika ang music. Pero ano, um, ano yung unang bagay na pumapasok sa isip mo pagkasinabing, um, music, ayan?
True.